อืม เข้าใจเลยอะนะคะ สุดท้ายแล้วก็คงน่าจะต้องเป็นในเรื่องของ เอ่อ มีข้อความแล้วก็พูดคุยแบบสุภาพอะเนาะ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนรวมอะค่ะ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ให้คำแนะนำ อย่างน้อยวันเนี้ยเราก็จะได้มีเทคนิค วิธีการ แล้วก็ไอเดียที่เราอะจะได้ไปพูดคุยกับเขา หรือว่าปรับหาพื้นที่อย่างที่คุณบอก ถามเมื่อเกี๊ยเรื่อง เรื่องห้องประชุมเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ มันอาจจะต้องใช้ห้องประชุม หรือไม่ก็คือ อะ หนึ่งเราก็ซื้อไอเดียเหมือนกันนะคะที่ใส่หูฟังอะค่ะ เราก็จะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงคนอื่น มันก็จะได้ไม่รบกวนเวลาทำงาน แล้วก็เสียงที่มาอยู่รอบข้าง เราก็จะได้ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเหล่านั้นน่ะค่ะ ยังไงเราก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะนะคะที่ให้คำแนะนำของเราอะเบื้องต้นน่ะค่ะ เออ นะคะ ก็
ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม รอบข้าง เยี่ยมเลยครับ ครับผม ด้วยความยินดีนะครับ ครับ ได้เลยครับผม หากมีปัญหาใด ๆ เนี่ย อยากจะมาปรึกษากันอีกครั้งนี่ได้เสมอนะครับ ยินดีให้คำปรึกษานะครับผม
ค่ะ อืม ขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาคำแนะนำของคุณนี่แหละค่ะลองไปหาวิธีการพูด แล้วก็อาจจะต้องคุยกับหัวหน้าอีกสักเล็กน้อย เพื่อที่จะได้ให้หัวหน้าเป็นคนแจ้งในที่ประชุมว่า "เออ เป็นพื้นที่ส่วนรวม ต้อง เออ" ต้องไม่ใช้เสียงรบกวน เพราะว่าทุกคนต้องใช้สมาธิในการทำงาน"เนี่ย เราคงจะต้องให้หัวหน้าเราเนี่ยเป็นผู้ไปประสานงานเร่อะ
ครับ อืม ขอเป็นกำลังใจให้นะ ครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ให้ ให้ ให้เรื่องนี้เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับผม สู้ ๆ ครับ สวัสดีครับ
เออ ค่ะ ต้อง ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยอะนะคะ เช่นกันนะคะ สวัสดี ค